Oi, tudo bem? Menina, tô aqui com um problemão e eu queria ver se você consegue me ajudar.
Hum, o que que tá acontecendo?
Eu tenho sentido muita ansiedade, sabe, ultimamente. Na verdade, eu já tive, eh, uma crise de pânico no passado, há 12 anos atrás e na época eu até fiz uma, hã, eu fiz a microfisioterapia que me ajudou bastante na época, né, assim, me curou mesmo. Mas atualmente eu moro nos Estados Unidos e e eu tô começando a ter essas crises novamente, sabe, em lugares, eh, é assim, com muitas pessoas, e isso tá me deixando um pouco aflita, porque, por exemplo, eu tenho uma viagem na quinta-feira, de avião e a última vez que eu tive isso foi numa numa viagem de avião. Então, assim, eu estou com medo de ter de novo esse gatilho no avião, sabe. Então eu queria ver se o que que você pode, se tem algum conselho, alguma coisa que eu possa fazer, para me ajudar.
Hum. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Hum. Sim. Uhum. Eh, então de concreto, assim, você tá você sente que a sua ansiedade agora tá mais relacionada a essa viagem que tá chegando?
É, eu tive 2 episódios, eh, foram assim eh, na verdade, rapidinho, né. Na verdade, ele é o a ansiedade, ela dura no máximo uns 10 minutos, mas parece uma eternidade para mim. Eu ti
Uhum. Quais sintomas você tem quando vem a ansiedade? O que que você tem fisicamente assim?
Minha mão ge minha mão gela, meu ah, eu começo a suar frio. Eu começo a a i a i s a impressão que eu tenho é que eu vou perder o controle ali, na verdade, né. Na frente das pessoas, então, assim, que eu vou passar mal, que eu vou ah, até até a sensação aquela sensação de morte vem, sabe, é uma coisa muito estranha.
Uhum. Aham. Você consegue identificar gatilhos, tirando esse do avião que, né, que é te gera ansiedade mesmo, tem gatilhos, em outros momentos, pra pra ter ess esse tipo de reação?
Então é n do nada, assim, como eu como eu te falei, às vezes, eh, eu por exemplo, eu fui no e o que aconteceu as últimas 2 vezes que aconteceram, eu estava num jantar, e é num jantar da empresa do meu marido. Então ele tem sempre esses jantares. Então a gente sempre vai, principalmente agora no final do ano, né. Então eu estava no jantar e aí f eu eu é como se o meu cérebro é como se meu cérebro falasse assim: "Olha, eh, vou eh, vou fazer você passar mal", sabe do nada. Então eu não con
Uhum. Sim. Hum. E é geralmente quando tá com mais pessoas? No ambiente com pessoas?
Uhum. É. Olha pra você ver, eh, num jantar, teve como eu falei, tive 2 episódios, então teve um um jantar que eu tive isso e aí eu falei: "Nossa, eu pre" eu estava de pé lá, eu f tinha ido buscar uma bebida. Eu falei: "Não, eu preciso sentar porque eu não tô me sentindo muito bem", mas assim, meu marido eu não procuro transparecer também, sabe. Aí eu sentei, assim, o fato de eu estar sentada já me faz me sentir ma melhor, né.
Uhum. Uhum. Uhum, sim.
Mas aí não consigo comer nem nada, sabe. Não consigo nem focar ali na na naquela situação.
Uhum. E não tem nada específico, assim, eh, ou alguém ou alguma situação, assim, é é simplesmente você tá ali naquele ambiente, é o que você falou. Você sente que o seu cérebro fala: "Ah, agora vai passar mal." É alguma coisa nesse sentido.
É. É, eu não consigo dizer o que é que faz. É como se eu não quisesse pensar, mas eu penso sem querer, sabe?
Uhum. E
Eu não quero pensar naquela situação, mas eu eu penso, não sei como, ele vem na minha cabeça, assim. Eu acho muito ruim. Então, por exemplo, não
Sim. E quando você tá em em casa, por exemplo, sozinha ou fazendo alguma coisa que você gosta, vendo uma série tal, aí você não tem essa ansiedade?
Nada. Olha, então é o que eu estava te falando, né. Eu, e eh, tev na verdade, eu tive esse episódio em dois jantares. Mas um ju um jantar aconteceu, quando eu tive isso. O outro jantar aconteceu quando eu estava num hotel. Então assim o jantar ele estava, eh, acontecendo por conta de uma conferência, mas eu estava no hotel e ali eu não tive, porque a impressão que eu tinha, eu não sei, eu acho, né. Que ali eu não não aconteceu nada, porque eu estava naquele hotel. Então, assim, se eu começasse a passar mal, eu tinha o quarto, eu podia falar: "Ah, eu vou para o quarto rapidinho, assim", alguma coisa assim, sabe. Então eu tinha um lugar onde eu pudesse ir prasta para ficar longe das pessoas, para evitar isso. E aí eu não tive. Lá eu não tive nenhum gatilho, né. Mas normalmente eu quero ir para o banheiro, correndo.
Uhum. Uhum. Uhum. Aham. Uhum. Entendi. Então assim Aham. Mas então você sabe como controlar isso quando acontece, você sabe que você tem que ou sentar ou sair do ambiente e se isolar e aí você consegue se acalmar.
Então, eu não sei se eu consigo, eh, fazer isso se eu consigo fazer isso, assim, eh, conscientemente ou se passa, sabe, é o próprio tempo da da ansiedade que passa e aí eu acabo aí me dá aquele aquele, ah, aquela sensação tipo de um cansaço, assim como se eu tivesse corrido uma maratona, sabe porque me sinto até com sono mesmo, aquilo quando passa aquela adrenalina, eu fico, assim: "Nossa, preciso dormir agora". Mais ou menos assim.
Ah. Uhum. Porque é uma reação muito forte que o seu corpo tem que realmente dá um cansaço depois, né?
Uhum, é.
Então olha, eh, então c eh eh, nesse caso, talvez, né, veja se faz sentido pra você, talvez procurar alguma ajuda profissional, se você realmente estiver tendo crises de pânico, porque aí um profissional vai te ajudar a manejar isso da melhor forma possível. Talvez vendo se fazendo alguns exames, talvez pra ver se de repente você tá com alguma deficiência de alguma vitamina, alguma coisa assim, fazer aquela boa análise, assim, da sua vida em todos os aspectos pra ver o que que pode estar causando isso. De repente se precisa tratar com com algum tratamento médico, mesmo com medicação ou com terapia. Então, se você sentir que isso tá af atrapalhando muito a sua vida, já tá indo para um um grau, assim, mais preocupante, talvez procurar realmente ajuda profissional e isso é é normal. Muitas pessoas passam por isso, tá. A a a algumas pessoas não falam, né, mas muita gente passa por esse tipo de situação. Então não é você pode procurar ajuda se você sentir que tá atrapalhando muito a sua vida. Se for só uma ansiedade momentânea, tenta você verificar quais são os gatilhos. Você já já verificou vários, né. Que é é com gente é é lugar cheio de gente e tal. Depois você sabe mais ou menos o que fazer. Mas vai observando se isso é um padrão, se se tem um gatilho identificável. E aí você também tá com a terapia pode talvez fazer, eh, evitar o gatilho, né, que você já sabe que que não é legal ou se não tiver como evitar, o que fazer pra ele não ter efeito sobre você, pra minimizar os efeitos do do gatilho, sabe. Então você vai se analisando, vai observando sem julgamento, sem culpa, sem nada disso, porque você é humana, tudo isso faz parte do do corpo humano. Algumas pessoas têm, eh, questões assim, outras com outros pro partes do corpo. Então é normal ter esse tipo de coisa, não é nada estratosférico. É só você saber lidar com isso e da melhor forma possível, sabe. E e não não antecipar, não sofrer por antecipação, por exemplo: "Ah, tem o jantar". Ah, já começa a passar mal só de pensar que vai ter o jantar, que vai ter a coisa, não. Você pode tentar dominar os seus pensamentos. A o como se fosse, assim. "Ah, passou aquele pensamento negativo", você não embarca nele, sabe? Porque não necessariamente vai acontecer isso toda vez. Faz sentido?
Uhum. Uhum. Uhum. Tá. Uhum. Uhum. Hum. É. Uhum. Uhum. Uhum. É. Uhum. Uhum. Uhum. É. Uhum. Ai. É. Uhum. Tá. Uhum, é. Uhum. Então, faz. A a parte da terapia é o que eu tô querendo realmente buscar, sabe, porque, assim, quando eu morava no Brasil, eu fazia a microfisioterapia, que era uma coisa que me ajudava bastante. Eu nunca fui, assim, psicólogo psi psi psiquiatra eu até fui porque, na verdade, eu escolhi fazer a microfisioterapia, porque eu estava ficando eu me sentia que eu estava muito dopada. Estava só tomando aqueles remédios, entendeu? Porque eles passaram um monte de remédio. Então, assim, por exemplo, eu comecei a emagrecer porque eu não queria comer porque eu queria eu trabalhava nessa época, mas eu preferia tirar o meu horário de almoço pra dormir, pra tirar um cochilo, porque eu estava sempre com muito sono. E aí eu encontrei a microfisioterapia no Brasil que me ajudou. Agora que eu tô fora é do B do Brasil é que eu não sei o que procurar, entendeu que tipo de terapia que eu poderia procurar que me ajudaria.
Uhum. Ah. Uhum, sim. Hum. Hum. Sim, uhum. Hum. Uhum. Ah, então me fala. Você no Brasil fazia e essa terapia. Você era em grupo ou era só com alguém?
Uhum. Não. É individual, é uma uma terapia onde é uma técnica que ela faz uma a terapeuta, ela faz uma leitura, eh, das o que ele chamava o que ela chamava de marcas na sua pele. Então, assim. Porque a ela falava que a doen que a ansiedade nada mais era que uma doença psicossomática, ou seja, alguma coisa, né, os fatores iam ali, eh, acontecendo e aquilo, eh, uma hora que transbordava o copo e o seu corpo reagia daquela forma.
Hum. Uhum. Sim. Ah, entã e você não acha o agora que você mora fora, tal, não dá pra fazer isso online, por exemplo? Não?
Entendeu? Não. Não dá porque é justamente o contato com a pele, sabe, então, aí é por isso que eu queria ver se você conhece sabe assim, de alguma outra terapia alternativa que eu co eu ainda continuo procurando uma microfisioterapia aqui, sabe, mas eu preciso achar alguma coisa assim, que meio que de imediato.
Ah! Hum. Aham. Uhum. Entendi, entendi. Então você tentou abordagem com medicação. Tinha um monte de efeito colateral. Você não queria esse caminho. Realmente esse caminho é muito, eh, radical, às vezes, né, e e ficar dependente de remédio não é legal. Então é muito boa a sua ideia claro, às vezes precisa, né, dependendo do diagnóstico. Mas se tiver alternativa, eh, terapêutica e que que funcionava pra você, porque funcionava, né?
Uhum. Nossa! É. Uhum. É. Uhum. Nossa, demais. Demais. É.
Então. Então talvez você possa procurar alguma coisa similar aqui, né. Ao encontrar alguém de confiança, que faça a mesma abordagem, ou você pode perguntar para a sua terapeuta do Brasil se ela conhece alguém que faça, porque às vezes eles têm rede de comu comunicação, né. Tem grupo, tal. Ela pode perguntar, porque com certeza deve ter nos Estados Unidos alguma coisa parecida. Porque se você sabe que te fazia bem e te ajudava, então você pode procurar aqui também, para voltar a fazer.
Uhum. Olha, boa ideia. É. Nossa. Uhum. Nossa, menina você me clareou assim, sabe. Eu a eu estava num looping, que eu não sabia o que fazer, tipo: "Ai, eu não quero ir direto para o para o psiquiatra de novo, e tomar os remédios". Tudo bem que talvez, assim, meio que de imediato, isso me ajudaria. Mas você falar para mim é verdade, eu não pensei que eu poderia realmente contatar a minha fisioterapeuta do Brasil, e de repente ver com ela se ela conhece alguém aqui. Nossa, é verdade. Cara, eu não tinha pensado. Uhum.
Aham. Uhum. Sim. Isso. Porque você sabe que funciona, que é legal, né. Que é importante para você, que funciona. Então ela pode te recomendar alguma coisa assim, pra você ficar mais calma, e indo se a se acalmando. Porque sabendo também que tem um terapeuta para você contar, você com certeza vai ficar mais calma também, né?
Uhum. É, é verdade. Nossa, muito obri olha, assim, realmente foi uma luz no fim do túnel para mim agora. Eu vou entrar em contato com ela, inclusive eu já vou fazer já rá isso para eu poder pra ela ver se ela consegue me ajudar, porque realmente ela ela conhece muitas pessoas, ela é capaz de conhecer alguém aqui. Muito obrigada mesmo pela sua ajuda, viu. E, vou fazer isso. <laughs>
Que bom. Ah, de nada. Ob Obrigada pela oportunidade de te aconselhar. Boa sorte para você, até a próxima.
Obrigada. Tchau, tchau até a próxima.
Tchau.